Mmm, enggak sih konser dia, eee, dulu sih lagi kan kerja ya kerja terus dia ada konser gitu terus, kebetulan kantor aku memang salah satu sponsornya Raisa jadi kayak, aku disuruh datang untuk nonton, ya udah kenapa enggak kan seru aja ketemu Raisa.
Enggak. Mhm mhm. Heeh heeh. Mhm. Oh ya ya betul betul betul tapi, eee, secara keseluruhan nih pengalaman nonton artis dalam negeri sama luar negeri beda gak sih, Kak?
Le beda sih lebih di promotornya ya sama, eee, tema apa namanya ambience-nya juga beda ya kayaknya kalau luar negeri lebih mateng gitu kan, lebih enak gitu ngeliatnya kalau Indonesia kadang-kadang suka ada sedikit-sedikit kekurangan atau kayak apa, panitianya kurang s prepare gitu kayak aduh nunggu na nunggu lama ngantrinya lama gitu, tapi kalau luar negeri itu kayak teratur gitu sih ngerasanya, mmm.
Heeh. Mhm mhm. <chuckles> Heeh, betul betul. Betul. Mhm mhm. Mhm mhm. Ah, betul betul banget dan, eee, tergantung promotornya ya kayak aku ngerasain banget Kak, kalau maksudnya promotornya, orang lokal gitu dibanding promotor yang emang luar negeri udah profesional tuh beda banget, kemarin promotornya yang lokal itu kan lagi rame tau gak sih? Yang di sosmed tuh.
Mmm. Mhm. Mhm.